Trời! Không chỉ 1 đâu mà còn nhiều lắm luôn đó. Phải nói là mình có một tuổi thơ cũng khá dữ dội đó bạn. Nếu như mà bây giờ á, các bạn nhỏ là hơi bị ít hoạt động ha, thì ở cái độ tuổi của mình ngày xưa phải nói là những cái hoạt động ở bên ngoài, à, trời á, thực sự rất là nhiều luôn, mà bạn hỏi về một cái kỷ niệm tuổi thơ thì mình nhớ như in vầy nè, hồi đó mình nhớ là mình mới có đâu 5 tuổi thôi, 5 tuổi nhưng mà, kiểu như, mình cũng gan lắm. Thế là mình cứ, a, lấy cái xe đạp của, a, của mẹ mình á, mà hồi xưa thì nó hông có xe đạp mà kiểu lùn lùn như trẻ em bây giờ đâu. Mà là cái xe đạp Phượng Hoàng, hông biết là bạn có biết cái xe đạp Phượng Hoàng hông? Mà cái xe đạp Phượng Hoàng cũng, ừm, nó cũng giống như là cái xe đạp mà nó cao của người lớn bây giờ vậy đó. Mà nói chung là mình nhỏ xíu hà, mình không thể nào ngồi lên được cái yên mà đạp đâu, thì mình vừa đứng lên trên 2 cái bàn đạp á, mình vừa nhấp, <laughs> nói chung mình nhấp thôi chứ mình cũng không đạp được nguyên 1 vòng nhưng mà lì lắm, leo lên đó nhấp.
Ừm. À. <laughs> Ồ! Ừm. Ờ, đúng ha. Ừm, mình có từng nghe qua á bạn. <laughs> À. <laughs> Ừm.
Thấy nhấp một hồi chơi chán rồi, mới suy nghĩ trong đầu vầy này, bây giờ lái bình thường nó quá là không có cái gì hay hết. Bây giờ mình thử mình vừa nhắm mắt lại, mình vừa đạp xe coi nó có cái gì hay hông? Thế là mình đã, gọi là, biểu diễn, gọi là 1 màn, gọi là, vừa nhắm mắt vừa đạp xe và sau đó là mình lao luôn xuống dưới mương, bạn ơi. <laughs> Ừ, đúng rồi, thế là mình lao thẳng xuống xuống dưới mương, là trầy trụa hết trơn cả người, <laughs> mà bây giờ mình vẫn còn nhớ cái cú đó, mà té cũng khá đau mà vẫn lì lắm, lôi xe lên chạy tiếp chứ hông vấn đề gì hết.
Ừm. <laughs> Ờ, <chuckles> nghe là thấy náo nhiệt rồi ha. <laughs> <laughs> Ừm. <laughs> Cái tuổi mà ăn chưa no lo chưa tới mà đã có 1 kỷ niệm dữ dội rồi ha. <laughs> Ờ, vậy thì nha, ừm, bạn ờ, bạn có thể quay lại bối cảnh lúc đó là bạn khoảng mấy tuổi vậy và chuyện đó diễn ra ở đâu vậy? Ở nhà hay là ở đâu vậy bạn?
Ừm. Đúng rồi.